Gracias. Oye, pero cuéntame de ese hobby que volviste a practicar, ¿cómo fue?
Okey, fíjate que, eh, a mí este este hobby me pasó recientemente, que que lo volví a retomar. Y fíjate que me gustó bastante. Yo yo tocaba la guitarra desde hace mucho, y y de repe y de repente, pues, por una, u, otras razones lo lo tuve que dejar, lo tuve que dejar, y lo dejé hace como unos 2, 3 años, más o menos, que era que que dejé de ir a clases, y dejé de tocar tan más seguido. Hay veces
¡Ay, qué padre! O sea ¿no tocabas ni tantito?
Mm, hay veces, que que hay veces que veía la guitarra porque la tengo aquí a un lado de mí, y todo eso, y decía: "Oye, pues voy a usarla" y la usaba un rato, ¿okey? Pero como que era por momentos, pero así de que tan seguido como lo hacía antes, ent fue como que, o
Ajá, ajá. Ajá. O sea, antes lo hacías más en forma, tomabas clases, eh, tenías una rutina ¿no?
Sí, sí. Sí, claro. Y después, por por cosas del trabajo, de de la vida y todo eso, eh, ya no me quedó tanto tiempo. Entonces, ahí fue cuando lo lo empecé a dejar de lado. Y hace hace poco lo lo estoy como que empezando a retomar, me gustó bastante, eh, porque dije: "Ah, okey, mira, tengo algo algo de tiempo libre, okey, no tengo nada que hacer, mejor mejor aquí que estar acostado en el teléfono, pues mejor agarro la guitarra un rato". Y y y pues no sé, me refuerzo la mente, lo que lo que ya había aprendido, okey. Y al principio fue fue como que: "Ah okey, sí sí me salen los acordes, todo eso". Sí me acuerdo de la mayoría de cosas, no, pues, como que haya sido
¡Que padre! Exacto. Ajá, ajá, no las olvidaste. Pero claro que a veces, em, por ejemplo, especialmente en la guitarra, cuando dejas de tocar un tiempo, como que los dedos se te hacen un poco duros, ¿no? O sea, es la práctica la que te los va soltando, l lo que va haciendo que vayas de de un traste al otro co o sea, con mucha facilidad o dificultad, ¿no?
Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Y justamente eso es lo que lo que noté, de que, okey, le hago este acorde, y luego co comi como que mis dedos no eran tan precisos para atinarle a la cuerda. Entonces, yo decía: "Uy, oye sí me afectó todo este tiempo que estuve sin tocar la guitarra", y fue como que fue como que un shock, pero luego dije: "Okey, no no pasa nada, no no es como que se vaya a acabar el mundo". Sí, sí, antes tocaba bien, pues ahora que lo estoy volviendo a retomar, pues mira, puedo puedo volver a llegar a ese nivel al que llegué, si ya llegué una vez, puedo volver a llegar.
Ajá. Es lo que te digo. Sí. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿eso fue lo que te mo motivó a a volver a tocar? O sea, a decir, ahora ya tengo otra vez un poquito de tiempo, en lugar de estar ahí perdiendo el tiempo con el celular, como dices, mejor le vuelvo a echar a la guitarra.
Sí. Sí, claro, y es algo que, pues, la verdad me gusta, porque yo soy una persona que disfruta la música, y que, y la verdad, yo siento que es una muy buena forma de disfrutarla. Eh, que que recreando, haciendo la música que que me gusta, ¿verdad? Porque es te como que te sientes parte de de la canción. Entonces, como que e es una, es una emoción muy muy difícil de explicar, pero es muy emocionante estar tocando una canción y sentir que que estás fluyendo, que eres parte de la banda que está tocando esa canción, ¿verdad? Es muy emocionante.
Claro. No, y además te sientes muy emocionado ¿no? O sea, fíjate que yo tocaba la guitarra en la secundaria.
Ay, qué interesante.
Y ajá, y me daba mucha emoción cada vez que podía sacar una canción.
Sí, la verdad sí es muy emocionante eso que, pues, te fue de estártelo aprendiendo, de que te equivocaste, ya ibas a acabar, y justamente di diste un acorde que no era, y dices: "No, ya iba a acabar". Y te estaba saliendo perfecta, entonces, es es muy emocionante, porque es como que una montaña rusa de emociones. Porque puede que ser que te equivoques, pero no, eh, pues, bueno, por lo menos a mí me pasa que n no es como que me enoje, me frustre cuando me equivoco, siempre sí sí.
Ajá. No, no, no, lo retomas.
Sí, sí, claro, lo tomo como un reto de que: "No, ya iba a acabar. No, tengo que darle otra vez hasta que la acabe". Sí, lo tomas como un reto.
Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, pero es un reto bonito, ¿no? Porque es un reto creativo.
Sí, claro. Porque al final y al cabo estás aquí, eh, practicando con tus manos, con tu mente, acordándote de que: "Okey, este, est aquí este acorde se toca 4 veces, la batería aquí va a ser un un ritmo, y ahí es donde tengo que cambiar de acorde". Es es muy bonito todo eso.
¿No? Sí. Sí. Claro. Eso es muy padre, emociona mucho, ¿no? Porque realmente es eso, la música te conecta con las emociones, ¿no? Y y cuando aprendes a tocar un instrumento, o, estás aprendiendo a tocar un instrumento, es ese reto, pero bonito, porque es es de emoción, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Y aparte, yo lo tomo como que si estuviera volviendo a reaprender, eh, lo que ya sabía. O sea, no no estoy empezando desde 0, pero tal vez sí es como que haya olvidado como que, por ejemplo, la la velocidad de las manos, la agilidad, ¿no? Y es como que ay, qué
Ah, pero eso con la práctica.
Sí, sí, claro, y y es bonito ver cómo cómo de repente algo que que decías: "Okey, esto me salía muy bien antes, ahora no me sale". Y como que vas viendo que ya te está volviendo a salir, es muy bonito eso.
Exacto. Pra ¿pero además te digo algo?, o sea, todo en la vida es así. Lo que no se usa se atrofia
Sí, claro.
y lo que se retoma poco a poco se desentume. Esa es la verdad.
Sí, sí, por supuesto, lo puedo lo puedo decir firmemente, que que, pues, si dejas de hacer algo por un tiempo, pues tal vez, este, te vas a oxidar un poquito, pero tal vez no te olvides de cómo hacerlo, ¿verdad? Porque ag es el dicho, como, bueno, aquí me han dicho varias veces que lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, como que si, siempre lo vas a tener presente. Sí, claro. Sabes qué qué tienes que hacer, no estás empezando como desde 0, como si estuvieras empezando a tocar el instrumento desde 0, que si no supieras nada.
Exacto. Exacto. Las bases ahí están. Exacto. Claro, y eso es lo padre, porque si ves atrás, dices: "Ya lo hice una vez, empezando realmente desde 0, ¿no? ¿Por qué no lo voy a volver a hacer ahora y además mejorarlo?, porque ya no estoy desde 0".
Sí, sí, claro. Sí, por supuesto, y también es muy bonito recordar ese tiempo donde yo tocaba y todo eso, eh, y me presentaba en festivales de música que nos juntábamos ahí unos compañeros, unos amigos y decíamos: "Oigan, pues, vamos vamos a tocar una canción en el festival. Adelante ¿qué canción va a ser?". Y nos poníamos de acuerdo, y la ensayábamos y y fíjate que esa experiencia de de tocar frente a a unas personas, no te voy a decir que eran miles, pero, eh, eran tal vez unas cientos, de que, eran
Ajá. Ah, no, cualquier público te impone, y merece respeto.
Sí. Sí, claro, claro. Fíjate que eso es una sensación muy bonita, y que, pues, tal vez, e me me gustaría volverlo a sentir en algún futuro. Porque yo no yo no siento que soy de las personas que se ponen nerviosas cuando van a presentar algo, eh, tal vez si Sí sí, claro, no es como que diga: "No, hay mucha gente, me voy a poner nervioso", no, simplemente lo disfruto porque yo si yo Sí, porque yo yo sé que la practicamos, pues, puede que me equivoque por algún desliz, pero no no va a ser por los nervios, tal vez sea porque, oye, pues, aquí dio la casualidad de que me equivoqué. Pero como ya la tenemos practicada, yo yo voy con la confianza de que, okey, esta va a salir bien.
Sí. Lo disfrutas. ¡Ay, qué padre! Claro, oye, ¿y ahora lo estás haciendo de nuevo con maestro, o ya con las bases que tienes tú, te estás soltando?
No, ya con las bases que tengo, porque, antes sí iba ahí iba a una academia de música, donde había maestros, compañeros, y muchas veces nos nos decían, oigan, pues, juntense ustedes 2, y y, pónganse a practicar esta canción en lo que resta de la clase. Ah, okey, perfecto. Pero, siento que ahora, yo creo que por mi cuenta tengo la como que la capacidad suficiente, como para saber lo lo de los tiempos, y todo eso. Tal vez, no no soy aquí el el experto de la guitarra, ¿no? Pero, saber cuándo es que estoy haciendo algo mal.
Claro, y además, ¿sabes algo? Ahora tienes muchas herramientas a tu favor. Por ejemplo, hay muchos tutoriales, ¿no? Eh, que te pueden ir llevando de la mano, según el nivel en el que estés, o el que quieres alcanzar, ¿no? Y eso eso está padrísimo.
Sí. Sí, sí, claro. Pero Sí sí, por supuesto, pero, yo los tutoriales yo los pienso que son como para alguien que que está más avanzado, porque, ponerle un tutorial a alguien que empieza desde 0, es como que va a ser mucha información, porque, simplemente los tutoriales te dicen: "Haz esto, hazlo así", pero, nunca te van a decir de que, cuando estás practicando de: "Oye, te equivocaste" y todo eso. Yo pienso, que los tutoriales son para gente más avanzada, porque, pues, para primero
Ajá. No, pero, ¿sabes qué? Hay unos, que es desde 0.
Ah, okey. No.
O sea, es cuestión de que los busques, y y y hay de 0, desde el que te explica cómo se llama cada parte del instrumento, o cómo tienes que poner tus dedos, o o o qué parte de tu cuerpo debes poner, usar, y hay prácticamente casi en todo. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho tejer, y yo he visto que hay tutoriales que te enseñan, bueno, desde cómo hacer una cadena, que es la cosa más simple, ¿no? Y también para cocinar, o sea, así, casi, casi de, a ver, mira, agarras el huevo, y lo puedes partir así. <chuckles> O sea, hay de todo, y en la guitarra también.
<chuckles> Okey, sí. Oh, okey. Okey, este, esa está bastante bien. Okey, eso está perfecto. Yo, cuando llegué a buscar tutoriales, los llegué a buscar más que nada, para saber qué acordes eran los que el se necesitaban en tal canción. Yo nomás, eh, veía el video y decía, ah, estos acordes. Y ya, yo nomás veía si tenía alguna duda con el ritmo, nomás le le copiaba, los el ritmo que hacían, y ya lo lo practicaba yo por mi cuenta, pero porque, hay gente que sí puede como que conseguir los acordes así de oído, pero no, yo considero que no. De hecho, tenía maestros que sí, de que decían: "Oye, ¿quieres que que quieres que te enseñe una canción?". "Ah, sí, esta, a ver, pónmela". Y ya se ponían ahí, con por toda la mano en la guitarra, dicen: "Ah, sí, es este es este, es este. Ah, sí, perfecto. Déjame te lo anoto". Y lo sacaban de volada.
Ajá, los acordes y ya. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí, solitos encuentran el tono y el acorde.
Sí, claro, y yo, sí yo siempre, me sorprendió eso porque, pues, nunca nunca pude lograr hacerlo. Tal vez, cuando ya reconocía qué acordes eran, sí lograba ver de que, ah, mira, aquí está usando de este acorde este acorde, pero, solamente cuando yo sabía qué acordes eran, porque, pues, cuando le pones atención, sí se nota.
Claro. Oye, ¿y y qué tipo de qué tipo gui que tipo de guitarra tocas? ¿Acústica o eléctrica?
Fíjate que que de las 2, fíjate que primero, este, empecé con una, la acústica y después dije: "Ah, me gusta la eléctrica", y le le probé, fíjate que no no es tanta la diferencia, porque, pues, es básicamente lo mismo, solo que, pues, con a veces que, pues, la la eléctrica ya ves que tiene como que los sus efectitos, okey. Pero pero, yo eh, he usado la la la eléctrica, como si fuera una acústica, y la verdad son para mí es lo mismo.
Ajá. Sí, son muy parecidas. Vas bien, el tema es el género ¿no? Que que quieras llegar a tocar o que quieras llegar a dominar. ¿Y a ti qué te gusta tocar, qué género te gusta?
Sí, sí, sí. Fíjate que me gusta bastante, fíjate que cuando yo estaba en la en la academia llegué a tocar desde de todo, desde desde las canciones de Miranda, canciones de ONG, canciones de rock. Entonces y, a mí me gusta de todo, mien mientras me guste, la verdad, yo yo lo acepto, me gustaría tocarlo, la verdad. Yo yo estoy abierto a cualquier cosa.
Okey. Claro. Oye, ¿y puedes tocar y cantar a la vez? Porque eso es algo que a algunas personas se les complica.
La verdad, eso siempre lo tomé como un reto porque nunca podía, o cantaba o tocaba la guitarra, porque siempre que me ponía como que a cantar, mi mano se descoordinaba, yo decía: "Ah, caray, ¿a poco esto es tan difícil?". Y y, pues, nunca me, como que me animé a meterme a clases de canto, pero pero sí me di cuenta que cantar y tocar la guitarra es muy difícil. Entonces, ahora que veo que alguien está presentándose en, eh, en una canción y está cantando, digo: "Oye, la verdad, sí, es un gran esfuerzo", porque para mí es muy difícil cantar y tocar al mismo tiempo. Para mí es la cosa más complicada del mundo.
Ajá. Ajá. Es que son temas de coordinación, fíjate.
Okey.
Y y, por ejemplo, yo cuando tocaba la guitarra en la secundaria, a mí me encantaba tocar, tocar y cantar. Y después preferí cantar. O sea, al final de cuentas, siempre me gustó más cantar que tocar un instrumento.
Okey, okey. Sí la verdad respeto mucho eso porque es un es un gran reto, eh, cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo porque, eh, o es una o es otra, bueno, en mi caso es esa, es una o es otra, tal vez si me hubiera metido alguna clasecita de canto para para ver, este, tal vez sí pudiera haberlo llegado a hacer, porque me me interesa mucho ese tema del canto, pero pero, pues, como que nunca me me di, me animé a hacerlo.
Claro. Oye, y dime algo, ahora que retomaste este hobby, ¿qué efectos ves que que tiene en tu rutina o en tu ánimo? O sea, ¿lo retomaste como algo puntual? O sea, que que tú digas: "Ay, bueno, eh, a tal hora yo tengo tiempo libre, entonces a tal hora toco tanto tiempo cada día".
Okey, fíjate que hay veces que últimamente sí lo he estado haciendo donde digo: "Okey, yo tengo un tiempo libre, unas 2 horas, okey, en lo que tengo este tiempo libre, pues voy a voy a agarrar la guitarra un rato", y fíjate que a mí me, cuando la la volví ahí a retomar, me me dio mucha emoción, fue como que: "Ay mira, fíjate que ya tenía tanto tiempo sin hacerlo". ¿Okey? Voy voy a, voy a hacerlo, me me emocionaba, me esa misma emoción me hacía querer volver a hacerlo los días siguientes.
Ajá. Qué padre. O sea, sientes que, eh, ha mejorado, digamos, de alguna manera tu estado de ánimo, sientes esa ilusión del día de decir: "Ah, ya voy a tocar otra vez".
Sí, sí, la verdad, sí, me siento como un niño chiquito esperando que, a llegar a su casa, llegar a la escuela ¿no? Para para jugar con sus amigos, con sus juguetes, la verdad, así así me siento, porque es es una emoción in indiscutible que que siento por por volver a tocar, que oye, ah, ya quiere llegar a casa para para comer y luego tocar la guitarra un rato.
Claro. Qué padre, y créeme que lo puedo sentir, o sea, me contagias tu emoción de de hacerlo. Y y y la verdad, qué buena onda que lo volviste a hacer, fíjate. Porque además una guitarra puede ser tu mejor compañera, es fácil de llevarla a todos lados.
Sí, sí, sí, por supuesto.
Eh, te abre muchas puertas, porque siempre queremos al que toca la guitarra, en las reuniones, en, o sea, padrísimo, de verdad te felicito que lo hayas hecho de nuevo. Y que estés tan emocionado, me gusta mucho.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias, y gracias a ti por tomarte el tiempo de haberme escuchado, la verdad, me me sentí muy muy emocionado de contarte esto.
No, y sí lo oigo. Te digo, escucho perfectamente, y me contagias tu entusiasmo tanto que ya me están dando ganas de ir por mi guitarra. <laughs> Gracias.
<chuckles>